Imm, yemediğim, hani, alerjim olan bir şey yok öncelikle. Hani, böyle, eee, sebzelerin çoğunu da yerim. Patlıcan çok sevmem. Eee, onun dışında, hani, eti çok, böyle, yani, kırmızı et düşkünü bir insan değilimdir. Hani, hiç olmazsa aramam. Ama balık ve tavuk yemeyi severim. Hani, balığı da bazen üşengeçlikten dolayı yapmıyorum. Hani, annem yapsa seve seve yerim de, hani, böyle, yapan biri olsa. Ama, hani, balığı da severim. İşte, salatadır, hani, çok böyle ayırdığım bir şey yok aslında besin anlamında. Ben bir de verdiğin, eee, ilk tavsiyeye yani 2. tavsiyeye değinmek istedim. Hani, o ara öğün dediğin şey bana çok mantıklı geldi çünkü ben ara öğünleri çok olan bir insanım. Ve orada onu düşünmediğimde direkt, böyle, hazır gıdaya gidebiliyorum aslında. Bu benim, böyle, zayıf yönüm de gibi. O yüzden bunu önceden düşünüp planlamak da sanırım kendimi daha sağlıklı bir, eee, beslenme rutinine sokmakta da yardımcı olacaktır diye düşündüm sen böyle deyince.
I hı. Hı hı. <giggles> Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Emm, çünkü, eee, ara öğün dediğimiz şeyler aslında senin, eee, tüketim süresi 2 ya da 3 dakikanı alacak ürünler. Eee, ve bu ürünlerin önceden hazırlanması senin hayatını çok kolaylaştırır. En basitinden, eee, humusun yanına 1 parça kızarmış ekmek. Bu basit bir ara öğün ama aynı zamanda, eee, senin kan şekerini dengeleyen, eee, belirli bir protein almanı sağlayan, eee, ve hem de tokluk hissiyatını yaratacak bir ara öğün. Bu şekilde, eee, planlamalar yaptığında, atıyorum o humusu, ııı, 2. güne de paylaştırdığında, ııı, daha sonrasında küçük bir pancar salatası olabilir, bunu haftanın başında hazırlayıp dolaba attığında hem, ııı, sağlıklı ara öğünleri elde etmiş olacaksın, hani, o fast food yeme ihtiyacından çıkacak hem de vücut kendini daha iyi hissedecek. Eee
Evet. Doğru. Güzel. Kesinlikle.
Böyle, ımm, nedir onun adı? Farklı salatalar sever misin, ııı, bu mevsim yeşillikleri dışında?